آآ، هو أنا كنت باحِس إن كان في يمكن ميولة زيادة لمّا كانت شخص هو اللي بيصحّح لِك، لإنّه هو كان بيقدّر إن أنتِ شكلِك فاهمة أو أنتِ تستاهلي مثلًا نُص الدرجة أو حاجة زي كده، دلوقتي الكمبيوتر أنتِ يا جبتيها صح، يا جبتيها غلط. خلاص ما بقاش في ما بقاش في آه. آمم، بس يعني هو يمكن سهّل ال الوقت، وقت في تصحيح ال المواد و و وسهّل كمان ال الاختيارات، يعني أنا بالنسبة لي أنا على طول آآ ما باحبّش إن أنا أحفظ وأرمي، عارفة، وبتاع العربي وكده والنحو والدَش، اللي هو أنا حفظت كُلّه وهاروح في الامتحان أرمي، أفضي كُلّه، أفضّي الجردَل من الآخِر، وأرجع البيت مش فاهمة أي حاجة عن التاريخ أو مش فاهمة أي حاجة عن الجغرافيا. آآ دلوقتي بقى في ت في اللي هو ال الMCQ والحاجات اللي هي بقت بتصحيح الكمبيوتر، بقى أنتِ محتاجة تفكّري في الإجابات، وإلى حدٍ ما بتستخدمي عقلِك أكتر ما بتستخدمي بتفضّي جردَل وتروَّحي.
إمم. إمم. إمم، ما فيش أي اختيار تاني يعني. إمم. إمم. تمام. إمم، إحنا كان على أيامنا الدَش ده. <chuckles> آه، أيوه جردَل. صح. إمم. إمم. إمم. أيوه، بتحِس إن مه آآ في م في في مهارة بتتنمّى، عقلِك بيتغذّى وبيتنمّى يعني إمم. يعني التكنولوجيا لعبت دور حلو، ها؟
آه، في بالضبط، بالضبط، في معلومات بتوضح. آه، آه، إلى حدٍ ما، آه. على قد ما يمكن الدرجات مش مش مش عادلة أوي زي الأول، لكن هي كويسة، يعني بقينا كُلّنا في نَفْس الlevel.
إمم. إمم. والله أتمنّى تك إمم، والله كنت أتمنّى أشاركِك نَفْس الفكرة يعني، بس فكرة إن أنا يعني مثلًا أنا واحدة في الثانوية العامة، كان عندنا امتحان الفيزيا ده أكتر ذكرى مهبِّبة في حياتي يعني، آآ كنت جِبت في المادة ديّة 44.5 من 50. طبعًا أول ما شُفت الدرجة، إيه القرف ده؟ مش ممكن. يعني أنا يعني درجاتي كُلّها مِتقفِّلة، آجي ألاقي في مادة كده بابُص، رُحت طبعًا عملت طبعًا كان عندنا نظام التظلُّم، رُحت آآ إحنا كان على أيامنا زمان ال عندِك مثلًا 6 أسئلة بت ب بتتحاسبي على 5، أنا طبعًا كنت باحل ال6 بحيث لو حصل لي أي غلطة في أي سؤال يبقى في حاجة إيه، احتياطي معايا يعني. فكنت حلّيت ال6 أسئلة، أنا كنت شاكة إن في سؤال عندي في السؤال الرابع هيطلع غلط، فحليت الستة، والحمد لله يعني آآ متأكدة من كل حاجة. أروح بقى الامتحان، أنتِ بُصّي زمان كان الامتحان مثلًا اللي هو السؤال الأولاني أ و1، 2، 3 ب: واحد، اتنين، تلاتة فاهماني؟ وبتيجي بقى مثلًا صحّحي واحد في أ بتاخدي مثلًا درجة، نُص، 2 وهكذا. أنا بقى في امتحان الفيزيا ده، السؤال التالت حلّاه في صفحتين قُصاد بعض، المدرس بقى الله يجْحِمُه مطرح ما هو قاعد، ماشي، جِه كده بعرض الصفحتين والله ما هانسى اليوم ده أبدًا، عمل لي علامة صح كبيرة و5 من 10.
آه. اهم. إيه ده؟ قولي لي. آه. آه. إمم. آه، اهم. اهم. إمم. آه. اهم. إمم.